Jadi aku bikinlah itu, jadi eee, terus si botol-botol yang aku punya, Kak, dibolong-bolongin, terus dibaliklah. Maksudnya kayak kan ada yang pakai botol air minum itu yang dipotong setengah tuh, Kak, terus tutupnya tempat, eee, tempat nyimpennya kan. Nah, udahlah mulailah dengan mengerjain kayak gitu-gitu, gitu kan. Jadi aku ada dua versi, <sniffs> ada yang botol 1.5 liter, itu aku bikinnya kayak posisinya tiduran, dipotong apa sih, dibolongin
Oh, iya paham. Iya, tahu. Mhm. Dipotong panjang gitu ya? Heeh. Memanjang gitu, heeh?
Dib nggak, kalau aku nggak nggak dibolongin semua. Jadi kayak dari itu jadi cuman bikin 2 lubang di dua 1 botol yang 1.5 liter itu, tapi tiduran posisinya. Terus udah gitu kan mikir juga, Kak, wah yang mau kutanem tapi kayaknya kayak usahanya itu ya kayak, eee, nanemnya berapa titik itu kan sebenernya sama aja, Kak. Kayak kayaknya segitu juga kan maksudnya
Oh, oke. Oke, ya. Mhm. Mhm, hmm. Oh, gitu. Mhm mhm.
ka kalau lihat orang pakai yang, apa sih, pipa itu kan? Terus ternyata setelah ngejalaninnya nggak gitu, Kak. <chuckles> Jadi aku cuma mikir, “Okelah langsunglah bikin kayak 40, 60 rockwool aku jadiin,” gitu kan dan tumbuh gitu kan. Nah, terus sudah gitu ambi mikir, waktu semainya juga kan itu juga harus ditunggu ya. Disirem, dijemur disirem, dijemur, gitu kan. Eee, terus udah gitu, eee, kurang dari semingguanlah itu mulai ada daunnya kan. Nah, udah gitu udah seneng nih, seneng banget, Kak, maksudnya kayak lihat dari dia cuman ditanemin kayak biji doang, gitu ya. Terus sudah gitu, wah tumbuh nggak ya gitu, ternyata tumbuh gitu kan. <swallows> Nah, karena aku kan sebenernya tidak ada basic untuk cocok tanam bener-bener gitu kan, heeh. Karena aku paling jijik sama tanah, sama ulet ulet, ular eh, apa sih, cacing. Aku nggak suka banget tuh, Kak. Itu yang gitu-gitu sebenarnya aku nggak suka. Makanya kemarin kalau mau nanem bunga tuh aku seneng, tapi kan bunga itu kebanyakan harus ada tanahnya ya? Itu jadi aku memi
Oke. Heeh. Mhm mhm. Wow. Seneng tuh. <laughs> Heeh. Heeh. Mhm. Tanam menanam ya? Heeh. Oh, oke. Mhm mhm. <clicks tongue> Iyalah, Kak. <chuckles> Heeh.